Vorrei farti 1 domanda forse anche un po' provocatoria: qual è il ruolo dell'onestà con te stesso?
Mh. Ehm, effettivamente, sì è una bella domanda provocatoria, uhm, <smacks lips> <sucks teeth> e guarda, l'onestà con me stesso ad oggi è fondamentale <smacks lips> ehm, però non è stato sempre così. Ehm
Mh. Mhmm, ma voglio saperne di più assolutamente raccontami.
<laughs> Mah nel senso, ehm, io mi sono reso conto che, per molto tempo, ehm, ero molto convinto di alcune cose riguardanti me stesso, che però purtroppo, non corrispondevano alla realtà. Ehm
Sì. No, ma fammi degli esempi pratici, perché qua voglio andare proprio nel dettaglio.
<laughs> Ehm, allora <smacks lips> ehm, te lo te lo la prendo un po' alla larga, perché è difficile da spiegare, ehm, però, ehm <smacks lips> ehm, come tu ben sai, ehm, noi siamo bombardati quotidianamente da dai contenuti degli algoritmi, ehm, quindi social, Instagram, TikTok, ma anche da dalle serie TV e quindi Netflix tutte queste cose; e cosa succede: che tu ehm, da YouTube, da da tutti quelli che fanno i vlog su YouTube, ehm, quindi cosa succede: che tu ogni giorno ti paragoni, ehm, con, ehm, questi qua che invece hanno delle vite perfette, il fisico perfetto, la fidanzata perfetta, ehm, la macchina perfetta, il conto in banca perfetto, ehm, tutto perfetto, ehm, e e e tu poi finisci di guardare il video, fin chiudi Instagram, chiudi il telefono, ehm, chiudi Netflix, ehm, e e ti dici: "Sì okay, però, ehm, io invece? La mhmm, cioè, mhmm, sono perfetto anche io?" Ehm, e poi poi ti ti fai ti fai.
Vai. Certo. Ti faccio 2 domande in tal senso: 1 gli algoritmi però che ti propongono questi video è perché tu vai a scegliere di guardare comunque un certo tipo di contenuto, se no l'algoritmo non dovrebbe suggerirtelo di base. 2: sei sicuro che quello che vedi sia effettivamente così perfetto?
Ehm Allora, ehm, queste qua sono 2 domande che mi sono fatto anche io eh, infatti, ehm, ti ringrazio per avermele proposte anche tu, ehm, gli algoritmi fanno
Molto bene. Se non ti era bastato il fatto che te l'eri fatto da solo. <laughs>
<laughs> Esatto, esatt ehm, mi era già bastata la vita a farmi fare queste domande, però diciamo che apprezzo che anche tu me le abbia fatte. Ehm, detto questo, ehm, l'algoritmo a me non piace, ehm, io non ho i social mi sono tolto da tutto, <tsk> ehm, quindi, ehm, ho un po
Okay. <chuckles> Una scelta coraggiosa in un'epoca come questa.
Ehm, sì, però ti dico in realtà secondo me, ehm, s mhmm <tsk> nel senso, è più coraggioso scegliere di vivere secondo quegli standard dettati da da Instagram, uhm, quindi io sono molto più tranquillo e rilassato adesso. Ehm, comunque, per rispondere alla tua alle tue domande, ehm, gli algoritmi ti propongono dei dei contenuti a cui tu hai messo like. Ehm, e loro te li continuano a proporre. Ehm, quindi è molto difficile tornare indietro. Ed è per questo che, non mi piace tanto l'algoritmo di Instagram, TikTok non lo conosco ma, mhmm, non non lo uso, e e per cui capisci bene che se tu hai la passione per l'allenamento, ehm, però, poi, metti like a al video di un ragazzo che si allena, ma questo è un atleta agonista, <tsk> ehm, poi ti compariranno sempre i suoi video dove si allena, dove lui ha, ehm, il fisico perfetto, fa le gare a livello agonista, tutte queste cose qua, e poi tu vai in palestra, ti guardi allo specchio, con la magliettina della Decathlon, ehm, e dici sì okay, però, uhm, io non ce l'ho lo stesso fisico che ha quello lì su Instagram, però comunque mi faccio un un mazzo così, ogni volta in palestra, ehm, e quindi secondo me, influisce gioca tanto anche sull'autostima, no? Ehm
Mh. Sì. Ma, questo ti ha ti ha portato ad avere un periodo magari anche di dove hai accusato moralmente, questo tipo di riflessione, oppure ne hai avuto subito una reazione diciamo, un moto d'orgoglio dicendo, e riconoscendo la tua unicità?
Eh no, c'è un periodo secondo me, dove molte persone ne sono dentro tuttora, soprattutto i più giovani, ehm, dove tu fai un po' questa cosa; non accetti il fatto che tu non sei come, ehm, quell'influencer lì, come, ehm, l'eroe della serie Netflix, come tutti questi personaggi qua. Ehm, ma, ehm, semplicemente fai delle cose, ehm, che magari fa anche quella persona e pretendi di essere come lui. Ehm, quindi magari, ehm, mhmm, e questo poi, ehm, è una cosa un po' subdola perché tu, quando ti guardi, ehm, hai un'immagine di te che è distorta da quella che corrisponde al <clicks tongue> ehm, alla realtà. Quindi, magari io andavo in palestra, ehm, mi mettevo apposta il completino quello athletic fit che ti fa sembrare col fisico anche se in realtà non ce l'hai, ehm, mi guarda
Mh. Mettevi la gommapiuma sotto la maglietta. <chuckles>
Praticamente sì, esatto come quelli là fatti con la tardaru quella tartaruga, mhmm, finta, no, è un po' quella cosa lì ehm, poi tu ti guardi allo specchio a fine allenamento, magari sei un po' pompato dal dagli esercizi che hai fatto e ti senti potente come quel ragazzo lì che che segui su Instagram. Ma la verità è che poi in realtà, se ci pensi bene, se tu ti metti a confronto, se prendi una tua foto e la metti a fianco a quella di questo ragazzo qui, che sicuramente è truccata, perché avrà i filtri, avrà la chirurgia, ehm, magari non è natural, quindi prende dei delle cose tossiche per l'organismo. Ehm, vuoi o non vuoi, non sarai mai ehm, non non non arriveremo mai a quegli standard là, dettati dall'algoritmo e quindi tu noi passiamo una vita a rincorrere una cosa che non è non corrisponde neanche alla realtà. Ehm, e purtroppo cr molto spesso crediamo di essere tale, ehm, quindi, mhmm, <clicks tongue> tutti questi ragazzini qua che magari, si sfondano di palestra, si prendono determinati vestiti, secondo me, ehm, sono completamente distaccati da dalla realtà che vivono e non si rendono neanche conto che molto spesso sono anche un po' dei poveretti, cioè, passami il termine, ehm
<chuckles> Esatto. In questo momento ti senti di rincorrere qualcosa o hai trovato un grosso equilibrio con te stesso?
Ehm, mi sento di rincorrere quello che realmente voglio che sono i miei sogni, ehm, e quindi non non il s il sogno o la vita che fa qualcun altro al posto mio. Ehm
E nell'ambito dei tuoi rapporti relazionali insomma con amici, famiglia, fidanzata, insomma tutto ciò che ne comporta, pensi di riuscire ad essere sempre onesto?
Ehm, nel rapporto con gli altri dici? Mah, ehm, il rapporto con gli altri in realtà, cioè penso che sia più una sfida con me stesso più che, ehm, riguardante gli altri. Però magari sì. Magari, ehm, la cosa di voler assomigliare ad un personaggio e che quindi, tu ti immedesimi in lui ti f cioè, ti senti un po' lui forse ti mette un po' addosso il complesso di superiorità, per cui tu magari fai un po' lo stronzetto con gli altri, te la tiri un po', quando poi in realtà ehm, basta guardarti bene e non è che sei questo mhmm, non è non non sei Brad Pitt, capito, ehm, non sei il bello e dannato cioè mhmm, fondamentalmente, una persona con un minimo di cervello, potrebbe pensare che sei un poveretto ecco, ehm, detta molto terra, terra.
Sì. Certo. <chuckles> E in che modo tu, ehm, sei riuscito ad affrontare anche questo discorso con gli altri? Nel senso che immagino, che, mhmm, anche degli amici o comunque la tua famiglia, abbia visto che c'è stato un periodo in cui tu o andavi in palestra per cercare di cambiare quello che era il tuo stato fisico per assomigliare o tendere ad essere come questi influencer che vedevi. In che modo poi la tua famiglia, magari, cercava di farti capire anche che questo non era il modo migliore per cercare di trovare un un ruolo, no, nel mondo?
Guarda, in realtà, mhmm, non mi hanno detto niente <chuckles> quindi, ehm, è più una cosa che ho fatto io con me stesso, con il mio psicologo, ehm, ehm, nel senso è un lavoro individuale che ho fatto su me stesso. Quindi, ehm, ho ascoltato l'unica vera persona che <chuckles> che conta nella mia vita, cioè io. Ehm, e e basta cioè e ho cambiato un po' il mio modo di essere, il mio modo di vivere e mi sento molto più autentico, ma ti di ti dico la verità, mi ha aiutato molto a togliermi da tutti i social, ehm, guardare anche serie TV diverse, contenuti su YouTube diversi cioè eh, ad esempio, prima magari di tutte queste serie TV un po' frivole, ehm, che sono sempre storie, ehm, dove i protagonisti hanno queste vite della madonna, dove corrono sempre 1000 pericoli, fanno cose avvincenti e poi, io invece mi sveglio alle 3, faccio il panettiere e dico: "Eh però, ehm, cioè mi piacerebbe vivere quella vita lì ogni tanto". Allora, io ho smesso di guardare quelle cose, perché ho capito che mi faceva male. Ehm, non mi faceva apprezzare quello che facevo durante la giornata. Ehm, quindi guardo magari delle serie TV che sono un po' più inerenti a quello che faccio. Ehm, cioè mi piacciono le storie che parlano di cose comuni e magari, con un filo di comicità, cioè mhmm, magari piacciono
Mh. Ad esempio? Okay, quindi qualcosa comunque di leggero, di di così spensierato.
Sì, sì, sì. Mi s sì, mi piacciono, non lo so, to mhmm, ti posso fare degli esempi, mi piace The Office, perché è ambientato sul luogo di lavoro, mi piace Scrubs, perché è ambientato in un ospedale quindi ehm, è molto ironico ma è anche se
E non ti sembra, comunque, però di vedere essendo sempre un qualcosa di artefatto, no, perché comunque parliamo di serie televisive, quindi dove c'è comunque una finzione, non hai l'impressione che comunque, ehm, cerchi di arrivare a te un messaggio, ehm, di un posto di lavoro dove c'è sempre quello bello, quello super bravo, ehm, quello che guadagna un sacco di soldi?
Mh. Eh, in realtà tramite l'ironia e soprattutto l'autoironia dei personaggi, ehm, questa cosa non succede perché, mhmm, sono delle serie che molto spesso ehm, dove molto spesso, il ruolo del protagonista non è l'eroe della situazione, non è il belloccio della situazione, ma magari è una persona normale, ehm, <chuckles> che fa anche un po' lo stupido piuttosto che, ehm, che vive delle sfide cioè, non lo so, ad esem ti faccio questo esempio qua: Scrubs, ehm, parla di questi ragazzi che stanno studiando, ehm, medicina, ed è ambientato in un pronto soccorso, in un ospedale ma è tipo una specie di Grey's anatomy, ma fatto in chiave ironica, ehm, e questi ragazzi sono veramente dei ragazzi del dell'università, ehm, dei ragazzi normali, non troppo belli non troppo brutti, ehm, con le loro difficoltà no?
Okay. Ti ci riconosci in un certo senso?
Sì, mi ci riconosco perché fanno 1000 fatiche, fanno 1000 sbattimenti, fanno anche loro una vitaccia, e la cosa bella di loro è che prendono tutto con filosofia. Cioè comunque i momenti, ehm, di i ci sono i momenti seri, ma soprattutto ci sono anche i momenti allegri dove, mhmm, allegri, dove si ride cioè ci sono anche delle battute molto comiche, ehm, e questa cosa qui, questo alleggerire la pesantezza quotidiana, ehm, mi piace molto, perché è quello che cerco di fare anche io durante le mie giornate.
Tu, oltre a questo percorso di cui mi dicevi, no, che hai fatto con uno psicologo per trovare, appunto, questa onestà verso te stesso e riconoscere un po' che questo che tutto ciò che vedevi nei social potesse essere una finzione. Oltre a questo, ti sei anche un po' ispirato a qualche figura di qualche mentore, qualche guru, che ti ha dato qualche chiave di lettura diversa?
Allora, mhmm, guru, mentori è difficile, <clicks tongue> ehm, perché comunque te l'ho detto, io sono molto individualista, quindi tendo a non avere idoli personali, tendo a non idealizzare le persone. Ehm, ci sono persone, ehm, che mi piace, ehm, il modo in cui fanno le cose, questo sì. Ehm, <clicks tongue> ehm, quindi, prendo spunto anche da, non lo so, personaggi radiofonici, ehm, a artisti musicali, libri che leggo, ehm, serie TV, ehm però cioè, non non è che quella persona lì diventa il mio idolo. Uhm, magari il personaggio che interpretano o quello che fanno in sé, mi dà degli spunti di riflessione per ehm, <clicks tongue> diventare una persona migliore, ecco. Ehm, però, detto, mhmm, detto questo, la cosa finisce un po' lì, è un po' fine a se stessa.
Mh-mh. Beh, sicuramente hai fatto, comunque, un percorso che ti ha portato, veramente, a una grandissima consapevolezza. Ma se tu dovessi così, trovare, mhmm, un giovane sulla tua strada, che un pochino, attraversa quello che è, ehm quello che è stato il tuo percorso, quindi con i suoi dubbi, le sue fragilità, il fatto di rapportarsi con un mondo per il quale non si sente mai all'altezza, perché è sempre tutto, tutto di più, no, ehm, il lavoro più bello, la casa più bella, il lo stipendio più alto, che cosa gli consiglieresti?
Sì. Gli consiglierei i e ehm, quello che ho consigliato anche a me stesso, perché mi sono messo lì, ho proprio scritto 2 o 3 pagine di pensieri riguardo a questo, ehm, che è un po', ehm, diciamo, ehm, come ti posso dire, la tematica comune per tutti i ragazzi, e ehm, adolescenti e non, ehm, che vivono in quest'epoca, no, ehm, ovvero la paura di non essere abbastanza. Ehm, per cui, e ehm, tutti noi, e ehm, ci sono molte volte in cui ci facciamo questa domanda, ehm, perché pensiamo di non essere abbastanza per quello che facciamo, per le persone a cui teniamo, per la vita che facciamo, ehm, dovuto è questo pensiero purtroppo è indotto dalle cose che ti ho raccontato prima, nel senso che se non ci fossero probabilmente ti verrebbe meno; ehm, la risposta che mi sono dato è questa: che, uhm, soprattutto se si parla degli standard proposti da tutti questi contenuti, <inhales> <smacks lips> ehm, la verità è che noi, ehm, purtroppo non saremo mai abbastanza per, ehm, quello che ci viene chiesto di fare quello che ci viene imposto di fare dalle dalle mode, dalla massa, dalla società anche. Ehm, però, ehm, possiamo essere abbastanza per noi stessi, <inhales> <smacks lips> ehm, e questo è un po' quello che cerco di fare io: cioè, mhmm, io faccio una vita di sacrifici, ho un lavoro molto umile, molto normale, ehm, che però so che mi porterà da qualche parte. Ehm, e quindi mi sveglio, ehm, non sempre di buon umore, ehm, faccio
Mh-mh. <chuckles> Ma quello penso che in generale tante persone non si sveglino sempre di buon umore. Quindi sei in buona compagnia.
Eh sì. Ehm Sì, sì, e cioè cerco di fare del mio meglio nel mio piccolo in quello che faccio, che ha qualcosa comunque anche di straordinario, perché tutto sommato sto andando avanti senza l'aiuto di nessuno, e, ehm e questo mi basta per essere in pace, perché so che sto, ehm sto facendo dei piccoli passi per raggiungere i miei obiettivi. E quindi la sera vado a letto sereno e in pace con me stesso, e questo è il consiglio che mi sento di dare a tutti i ragazzi che si fanno questa domanda qui.
Guarda è stata veramente una chiacchierata molto intensa, ehm, e veramente molto onesta. Credo che tu abbia raggiunto un grandissimo equilibrio dalle parole che che hai detto. Stato un piacere e spero insomma di di ritrovarti presto a chiacchierare di nuovo con me.
Grazie mille a te per avermi ascoltato e per avermi anche fatto delle domande riflessive, ehm, neanche banali, quindi ti ringrazio io <smacks lips> e basta, ti auguro una buona serata.
Buona serata anche a te.